Sag mal, was würdest du jetzt gern noch lernen und warum?
Boah. Was ich richtig gerne lernen wollen würde, wäre noch mal 'ne 2. Sprache, in der ich fließend bin.
Oh.
Genau. Aber ich hatte da so an Spanisch gedacht tatsächlich.
<laughs> Okay. Ähm. Wieso ausgerechnet Spanisch?
Ja. Ach Spanisch, also, ich würde es einfach feiern so, in die Kultur so einzutauchen auch. Also, ich ich liebe es einfach auch, Länder zu bereisen und, ja, einfach Spanisch zu lernen. Ich glaube, das hilft einen einfach auch. Also, ich lebe zum Beispiel auch in Berlin. Also, ich habe da auch immer mal wieder mit, ja, Migranten so zu tun, mit Leuten aus anderen Kulturen, und ich glaube, ist nochmal was anderes, in ihrer Muttersprache mit ihnen zu reden.
Ja. Okay. Ja, das heißt aber, du hast jetzt nicht irgendwie gerade 'n Reiseziel vor Augen und bist so dieser typische, ähm, Lerner für ein paar Sätze an der Theke?
Ja, das jetzt nicht. Wobei jetzt natürlich Spanien in so vielen Ländern gesprochen wird, und bis ich die alle abgeklappert habe, also, das das schaffe ich ja bis zum Ende meines Lebens gar nicht.
Ja, na gut, Spanisch ist jetzt die meistgesprochene, äh, Sprache der Welt insgesamt, wenn man's global betrachtet. Ähm. Hast du dich damit schon mal beschäftigt, was damit alles möglich wäre?
Ach krass, okay, das wusste ich gar nicht. Also global gesehen, meinst du jetzt von der Personenzahl oder so? Ich dachte, China wäre so am größten.
Ne, tatsächlich ist Spanisch die meistgesprochene Sprache. Also, wenn du alles zusammennimmst, ne? Lateinamerika, also die den sü quasi südamerikanischen Kontinent, dann den gesamt Spanisch sprechenden, also natur Spanisch sprechenden Bereich, ähm, inklusive der, ich sage mal, Dialekte und und artverwandten Sprachen, wie Portugiesisch und Co, ist es die meist gesprochene Sprache der Welt kommt man am weitesten mit.
Wow, okay, da habe ich mir ein gutes neues Ding ausgesucht zum Lernen tatsächlich. Jetzt habe ich ja noch mal neue Motivation dafür bekommen. Äh. Danke dir. Ja. Doch.
<laughs> Okay? Äh, g immer gerne. Es gibt natürlich auch ähm Sprachen, die, ähm, aus dem Spanischen ent entlehnt worden sind, die eigentlich überhaupt nicht auf der Welt gesprochen werden. Kennst du Esperanto?
Esperanto, also das sagt mir tatsächlich gar nichts. Also, ist so 'ne Abwandlung, sagst du, von Spanisch?
Ja. Ist Es ist 'ne ist 'ne künstlich erschaffende Sprache, in der man versucht hat, etwas zu schaffen, was quasi von jedem leicht erlernbar ist. Es ist halt irgendwann wieder eingeschlafen, gibt's aber in in einigen Unis noch tatsächlich.
Ja, vielleicht sollte ich damit dann anfangen, bevor ich mit Spanisch anfange?
Nein, Spanisch auf jeden Fall. Spanisch, du also wenn, dann musst du Spanisch lernen, auf jeden Fall. Die Frage ist halt, wie wie willst du das angehen? Also bist du der Typ, äh, Volkshochschule oder oder nutzt du irgendwelche Sprach-Lern-Apps?
Ja, ist Ja. <chuckles> Also, ich habe tatsächlich von 'nem Freund mal gehört. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und das ist so 'ne Art App, wo man, ja, mit anderen Leuten so connected wird, ne, zusammengebracht wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Spanisch lernen möchte und mein Gegenüber möchte zum Beispiel Deutsch lernen, äh, kann allerdings nur Spanisch und dann kommt man zusammen, wird zusammengebracht und sitzt an einem Tisch und er bringt mir Spanisch bei und ich bringe ihm wiederum Deutsch bei. Und ich glaube, das wär so für mich 'ne richtig gute Möglichkeit, äh, das wirklich zu lernen, ja. Und natürlich dann auch noch mit 'ner App, ne? Also, mit so Sprachsachen letztendlich. Damit wird's auch richtig gut funktionieren.
Okay. Ja. Ja. Sprichst du bislang nur 1 Sprache, also nur Deutsch?
Ne, also ich spreche noch Englisch natürlich. Aber bin da auch eigentlich fließend drin.
Ja.
Ähm, und merke halt letztendlich, ne, wie gut das ist, eine Sprache so drauf zu haben und, äh, wirklich dann mit allen möglichen Leuten schnell so zu quatschen. Aber es macht einfach einen Unterschied, in ihrer Muttersprache so zu reden, in ihrer Herzenssprache so zu reden. Ich merke das ja auch, wenn ich mal in anderem Land bin und die Leute dann 'n Satz auf Deutsch zu mir sagen, ey, dann freue ich mich voll. Und wenn die dann auch mit mir reden können, boah, wie cool ist das denn? Ja.
Mhm. Ja. Ja. Hat das für dich auch 'n bisschen was mit Respekt zu tun, wenn man als Urlauber in ein Land fähr fährt oder fliegt, ähm, und dann zumindest grundlegende Sprachkenntnisse mitbringt?
Ah, ich weiß nicht, ob Respekt das richtige Wort ist. Ich glaube, ist halt 'ne große Wertschätzung der anderen Kultur gegenüber. Ah, vielleicht ist doch auch Respekt. Doch passt eigentlich auch. Und, ich glaube, das ist einfach schön, ne, zu sehen, dass da jemand kommt und er sich als Gast versteht und nicht irgendwie den anderen was überstülpen muss, dass sie sich anpassen müssen, sondern ich komme in ihr Wohnzimmer, wenn man so will, in ihr Haus, in ihr Land und, äh, ich bin da, um zu lernen und von ihnen zu hören und mich darauf einzulassen.
Mhm. Ja.
Und ja, doch, das hat was mit Respekt so 'n bisschen zu tun. Ja.
Jetzt neigt ja der Deutsche typischerweise dazu, ähm, wenn jemand versucht, Deutsch zu sprechen und das etwas, ich sage mal, unbeholfen stattfindet, dass der Deutsch da die Nase rümpft und und, ähm, na ja, so 'n Schubladendenken entwickelt. Äh, w w was glaubst du, wie, ähm, beispielsweise eben Spanier, also deine bevorzugte neue Fremdsprache, wie Spanier damit umgehen, wenn du eben nicht w wirklich komplett richtig Spanisch sprichst, sondern etwas unbeholfen bist? Was glaubst du, wie die darauf reagieren?
Mhm. Ach, ich glaube, die würden richtig positiv darauf reagieren. Ah, ich find's auch 'n bisschen peinlich, wenn die Deutschen so sich so was drauf einbilden auf ihre Sprache. Aber wenn da wirklich jemand kommt und bereit ist, das zu lernen, den längeren Weg, sage ich jetzt auch mal so, zu gehen, ähm, ist ja auch unangenehm, ne? Wort Wörter undeutlich auszusprechen, falsch auszusprechen auch. Aber ich feiere das, wenn da jemand kommt. Und ich glaube, e aber in Spanien so, also die das ist ja eher so 'ne wärmere Kultur, und das es nicht so perfekt wie die Deutschen letztendlich ticken. Und ich glaube, die f die freuen sich einfach an Gemeinschaft, ne? An Beziehung und ich glaube, das steht so im Mittelpunkt, anstatt, ja, dass es alles korrekt sein muss.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Bist du 'n eher der der Lerner, der erst mal eine Grundlagenbasis sich auf au also, äh, anlernt, bevor er das tatsächlich nutzt? Oder würdest du schon nach den ersten paar, ich sage mal, Brocken und Stunden, die du vielleicht absolviert hast, direkt auf auf jemanden losgehen und das einfach versuchen?
Ah, ich glaube, es ist am besten, wenn du ins kalte Wasser gesch dich reinstürzt und einfach drauf losrennst, sage ich jetzt mal. Man muss natürlich der Typ dafür sein, aber tatsächlich glaube ich, dass ich das richtig gerne mache. Ja, und dann kommt man halt so in unangene unangenehme Situationen. Also, ich gebe zum Beispiel aktuell jemanden, äh, Nachhilfeunterricht, äh, in Englisch
Mhm. Ja.
und da merke ich das zum Beispiel auch, ne, dann haben wir letztens das Wort become und, äh, get letztendlich, äh, gab's im Englischen. Und da gibt's ja dieses typische Beispiel, ja, du willst ja dir bei Mäckes, äh, 'nen Cheeseburger so bestellen, und wenn du es auf Englisch machen würdest und das vom Deutschen übersetzt, dann würdest du ja sagen: „Ich würde gern einen Cheeseburger bekommen.“ Und dann sagst du im Englischen: „I would like to become a cheeseburger.“ Das wär ja genau das Gegenteil, ne? Das heißt ja: „Ich würde ein Cheeseburger gerne werden“, anstatt einen zu kriegen. Und ich glaube, das das macht einen sympathisch, ne, wenn man dann so mit den Leuten so quatscht und dann, äh, erlebt man so direkt live, äh, was es bedeutet, Sprache anzuwenden und wie das auf andere wirkt. Und ich glaube, das ist echt 'n Vorteil, ja.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Wie gehst du denn mit Fehlern um, die sich einmal bei dir oder die sich bei dir eingeschlichen haben und sich dadurch auch kaum noch korrigieren lassen? Also, das passiert mir auch relativ häufig, eben bei diesem Beispiel beg become und get, dass Menschen einfach aus dieser Fehler, ähm aus diesem Fehler nicht mehr herausfinden und es immer wieder benutzen. Sagst du da: „Das ist mir völlig egal, dann bleibt's halt so“? Oder versuchst du dich da wirklich hineinzuzwingen, es korrekt zu machen irgendwann?
Ja, ich glaube, es die Priorität hat, dass man verständlich bleibt, so. Und, wenn jetzt der Fehler dazu, ja, dazu führt letztendlich, dass dass die Leute mich nicht verstehen, dann würde ich mich auf jeden Fall dazu zwingen, ähm, mich das mich irgendwie reinzuprügeln in meinem Kopf, dass das irgendwie reinkommt in den Schädel. Aber wenn's jetzt 'ne Sache ist, die für 'n Lacher sorgt, ja, wo ich trotzdem noch verständlich bleibe, da zeige ich jetzt eigentlich nicht so 'n großen Ehrgeiz, äh, weil ja, wenn ich jetzt anfange zu lernen, kann ich mich ja nicht an so 'ner kleinen Hürde aufhalten, sondern ich will ja Meter machen, ne, ich will vorangehen, ich will fließender werden und dementsprechend würde ich, ja, nicht so verbissen an die Sache rangehen, genau.
Mhm. Mhm. Mhm. Jetzt bist du offensichtlich ein Mensch, der das für sich verinnerlichen möchte, also auch diese Sprache wirklich in sich, ja, führen möchte. W wie denkst du denn über diese g gesamten KI-gestützten Technologien, die es einem erlauben, ohne die Sprache zu sprechen, sie trotzdem zu verstehen und wiederzugeben?
Ah, ich finde das 'ne sehr, sehr krasse Möglichkeit. Äh, ich habe schon mal gesehen, dass, äh, letztendlich von Veranstaltungen, von irgendwelchen Podiumsdiskussionen, Vorträgen, die Sachen dann live übersetzt werden tatsächlich durch KI. Und das finde ich praktisch, ne? Also Informationen zu übersetzen, äh, durch KI, durch Sprache finde ich super praktisch. Auf der anderen Seite, um wirklich, ne, ein tiefes Gespräch mit jemand zu haben, auch so 'n bisschen, ja, persönlich zu werden, ähm, muss man sich in die Augen schauen, ne? Man muss, äh, den den Klang der Stimme auch hören, ne? Man muss das Gefühl daraus hören auch und ich glaube, das kann tatsächlich so 'ne Sprache nicht irgendwie ersetzt werden durch 'ne KI, sondern es muss persönlich gesprochen werden, ne, mit dem Herzen auch. Und, ja, ich glaube, das ist ist noch mal was ganz anderes, ne, wenn man das wirklich selber kann, ja.
Mhm. Mhm. Ja. Aber es gibt ja jetzt auch schon Apps und auch Geräte tatsächlich, die man einfach vor sich auf 'n Tisch legt und man man sitzt mit demjenigen gegenüber und unterhält sich da ir und jeder in seiner Sprache. Und den ganzen Rest übernimmt quasi dieser Automatismus, dieser Automat, diese diese Technologie. Da werden ja auch Stimmungen mit, äh, übertragen. Würdest du dann also wenn wenn dir so etwas zur Verfügung steht, würdest du dann trotzdem sagen: „Ne, ich möchte die Sprache trotzdem lernen, das reicht mir nicht“? Weil mit so 'm Gerät wärst du ja schon in der Lage, nahezu jede Sprache ähm, oder dich in jeder Sprache auszudrücken?
Auf Ja, also, es gibt vielleicht Situationen, wo es wirklich praktisch wäre, aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich ich ich gehe mal raus, äh, bin am im bin im Leben teil am Teilhaben so, ne? Ich bin auf 'ner Party, vielleicht auf 'ner Bar, dann ist da laute Musik und ich glaube, nicht immer kannst du diese Geräte benutzen und vor allem zerstören die vielleicht auch dann so das Ambiente, die Atmosphäre, glaube ich auch. So und ich ich glaube, dementsprechend wäre das, äh, für diesen Einsatz nicht praktisch und für andere wiederum richtig gut, ne? Wie ich ja gesagt hab so, bei der Möglichkeit von so 'nem Vortrag, 'ner Diskussion, wenn man sich 'n Video im Internet anguckt und das übersetzt wird. Aber, wo man da so Schulter an Schulter einander ist, ja, da glaube ich, ist es wirklich gut und schön, die Sprache zu können
Mhm. Ja.
sich darauf einzulassen.
Wie lange gibst du dir? Also, wie lange gibst du dir, um diese Sprache zu lernen? Was was glaubst du, wie viel Zeit du brauchst?
Also ich glaube du hast mich am Anfang so 'n bisschen scherzhaft gefragt, so: „Hey, äh, was ist dein Reiseziel so? Wo geht's da a am Ende hin? Willst 'n paar paar Sätze nur so drauf haben?“ <chuckles> Ähm, und ich glaube, das wär so 'n Ziel, wenn ich mir sage: „Okay, an in 'nem halben Jahr, in 'nem Jahr will ich letztendlich nach Lateinamerika irgendwo da mir was angucken. Ja, ich will hier auf 'm Kilimanjaro da an diesem Berg da“, ne? Oder so solche Sachen dann. Dann dann lerne ich halt das halbe Jahr, Jahr und dann kommst du mal zum Einsatz und dann bleibt's halt vielleicht 'n lebenslanges Lernen, ne? Dann hat man die eine oder andere Begegnung, und man frischt das mal immer wieder auf. Ähm, genau, ich glaube 'n halbes Jahr, Jahr, wenn man so in der Woche 'n paar Stunden irgendwie rein investiert, dann reicht das tatsächlich, ja.
<laughs> Mhm. Ja. Okay. Also um 'ne Sprache einigermaßen verständlich sprechen zu können, braucht man im Schnitt 500 bis 700 Vokabeln. Was glaubst du, w welche Hindernisse erwarten dich auf dieser Reise? Also, wenn du sagst, du p gibst dir so 'n halbes Jahr, 'n Dreivierteljahr, ähm, was glaubst du, was da an Hindernissen auf dich zukommen können, dass das Ganze vielleicht doch nichts wird?
Auf jeden Fall die Disziplin. Also wenn du sagst, 500 Vokabel Minimum und man be muss wirklich, glaube ich, einfach dranbleiben. Das darf halt nicht ins Kurzzeich Zeitgedächtnis irgendwie reinwandern, sondern es muss abgespeichert sein. Ähm, man muss auf jeden Fall auch lernen, wenn man keine Lust hat. So, man muss sich, glaube ich, auch feste Zeiten einfach machen. Und ich bin halt vom Typ jemand, der eher spontan 'n bisschen chaotisch ist, sage ich jetzt mal und nicht so strukturiert. Und das wird auf jeden Fall 'ne Herausforderung sein, kontinuierlich dranzubleiben.
Mhm. Ja. Hast du dich schon mal mit der App Duolingo beschäftigt?
Äh. Ah, ich vertausche das immer. Ich habe au hatte auf jeden Fall mal 'ne App. Äh, es könnte Duolingo gewesen sein. Und da gibt's ja auch so die Möglichkeit, ne, Vokabeln auch so zu lernen, auch bisschen Grammatik vielleicht auch. Aber ich weiß, dass Englisch auf jeden Fall umsonst war. Aber ja, ich glaube, die kosten jetzt auch nicht die Welt, ne? Und ich glaube, für so 'n großes Ziel, so 'ne Sprache zu lernen, für so viel neue Möglichkeiten, ich glaube, da kann sich's schon lohnen.
Ja? Mhm. Ja, also in der großen Version, in der KI-gestützten Version zahlt man schon so um die 50, ähm, Dollar oder Euro im Monat, aber da hast du halt auch die Möglichkeit, mit 'ner KI Gespräche zu trainieren auf auf sehr, sehr gutem und hohem Niveau.
Mm. Ich glaube, das schau ich mir noch mal an tatsächlich.
<laughs>
Ja, doch.
Ja, sehr gut. Wie wie viel Spanisch sp ja, wie wie viel Spanisch sprichst du schon?
Hast mir Lust gemacht auf mehr. Äh. Tatsächlich, ganz ehrlich?
Ja?
Noch gar nichts. <laughs> Weil ich kann vielleicht ho hola hola, glaube ich, heißt Hallo, ne? <giggles>
Okay, das heißt, so so 'n Hallo, auf Wiedersehen, ja? Ja, hola, genau. <laughs> Okay, sehr gut. Wann wann fängst du denn du damit an?
Ja. <sniffs> Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, also jetzt, wo wir so quatschen, schaue ich mir erst mal Duolingo an
Ja.
und schaue mir da mal 'n Reiseziel an. Und wenn das dann manifestiert ist, dann geht's auf jeden Fall los. Ja.
Ja. Ja? Ja, okay, dann freue ich mich schon darauf, das nächste Gespräch auf Spanisch mit dir zu führen. Ähm, also ich finde das total spannend, ne? Auch wie du's erzählt hast, was dein Ziel ist und vor allen Dingen, wie du da hinkommen möchtest. Es gibt sicherlich 1.000 Wege, ist auch ziemlich vom Lerntyp abhängig, ähm, und deswegen bin ich auch ehrlich darauf gespannt, ähm, wenn wir das nächste Mal sprechen, wie viel Spanisch da dann drin ist. Weil ich glaube, mit mit den richtigen Techniken geht das relativ schnell. Da geht schon richtig viel mittlerweile aufgrund der Technologie. Ähm, danke dir für das Gespräch und danke, dass du's so mit mir geteilt hast.
Auf jeden Fall. Doch, sehr gerne. Wirklich. Ich hab's auch sehr enjoyed, so mit dir zu quatschen. Und ich habe auch super gute Anregungen von dir bekommen. Und, äh, merke, dass mir das sehr geholfen hat. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.